А что ты делаешь, чтобы человек дослушал до конца?
Ам, обычно м мне не нужно каких-то там действий предпринимать, чтобы человек дослушал до конца, потому что мне кажется, что это банальная вежливость, знаешь. То есть, э, если вы что-то обсуждаете, вы гово разговариваете, особенно, если вы там друзья, то он так или иначе дослушает тебя, максимум, что может, знаешь, перебить, чтобы уточнить какие-то моменты, и ты там потом ответишь и продолжаешь. А так, по итогу, если это разговор с кем-то из друзей, то мне не нужно, знаешь, как-то вот, э, знаешь, как, как это называется-то? М, а, сделать такой мини, а, спойлер в начале, да, чтобы заинтересовать, и человек такой: "А, да, расскажи". Нет, обычно я просто спокойно рассказываю историю, потому что я знаю, что меня так и так дослушают, ну, просто потому что, а, хотят послушать и уважают в целом.
Ага. Мгм. М. Хм Ага. Мгм. Ты знаешь, это очень здорово, но это действительно так, если ты, там, уверена в людях, да, которые тебя окружают, что вы друг друга действительно активно слушаете, да, а не просто делаете вид, и угукаете. Но неужели не было у тебя в жизни, ну, может быть, это не с близкими людьми, а просто, да, ты что-то рассказываешь и видишь, что человек уже, там, не знаю, в телефоне, а, или вообще, там, не знаю, отвлекается или перебивает тебя, отвлекается вообще на стороннюю тему, типа показывая, что вообще то, что ты говоришь, не сильно важно.
Мгм. <chuckles> М, у меня такое было на работе с моим директором, когда, м, мы обсуждали какие-то рабочие моменты, и он отвлекался то на компьютер, то на телефон. И в итоге это было так, что я вот чё-то говорю, он отвлекается и потом такой возвращается, такой: "Так еще раз, что что что что что?" То есть, вот вот мне приходилось повторять всё это постоянно, но при этом, знаешь, ему же не скажешь, мол: "Так, не смотри в телефон, не смотри в компьютер, да, там прекращай". Ну, как-то, <chuckles> ну не скажешь, как будто бы, да в такой обстановке. Вот. Ну, и приходилось, на самом деле, повторять просто так или иначе. И в конце концов, ф ну я просто понимаю, в такие моменты я понимаю, что человек занят, потому что он всё-таки босс, у него есть свои какие-то тоже, э, сверхобязанности, да сверх того, что, например, я делаю, и по итогу я просто, как бы п делаю такую поблажку, не напрягаюсь особо из-за этого, и заново повторяю, хотя я, честно говоря, вообще не люблю повторять по 10 раз одно и то же. <chuckles>
Было такое? Ага. А <laughs> Ага. Мгм. Так, ну да да, директами. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Ну, а, да какие всё-таки эмоции ты испытываешь когда такое происходит, какой-то гнев раздражение или вот сразу принимаешь так всё это мудро? <chuckles> Как чувства.
Я, э, с раздражение, конечно, да, а, особенно в начале, когда только вот начинали работать, а, я очень прям с этого раздражаюсь, потому что я не то, чтобы, знаешь, как-то вот, м, меня в целом мало волнует, там уважает меня человек или не уважает, это не совсем мои проблемы как будто бы, да особенно, если это, а, значит, человек особенно старше меня по рангу, скажем так, а, вот. Я просто в моменте, меня раздражал именно тот факт, что мне приходилось повторять всё по 10 раз, и я просто не люблю это делать. Ну, просто вот как-то вот у меня сложилось так. Я, в принципе, не люблю повторять по многу раз чё что-то.
Мгм. Ага. Вот как, мгм. Так. Мгм. <chuckles> Ну да, да, немножко раздражает, да. А скажи, пожалуйста, ну вот а бывает так с друзьями, что ты, не знаю, одной и той же истории, ты понимаешь, что уже несколько раз это рассказывала, а твой собеседник такой: "Нет, ты не говорила, 1 раз". Ну, что ты как бы вот тоже приходится повторять. Ну вот, хотя вроде бы ты уже говорила, такое же бывает, что либо не запоминаешь. Как ты к этому относишься? <chuckles>
Да. Да, бывает, бывает, у меня вот есть э, <chuckles> есть 2 подруги, 1 почему-то у нее такого не происходит, она очень редко что-то забывает, что я ей рассказываю, и это работает в обратную сторону тоже, я тоже очень редко забываю из того, что она рассказывает, и, а, э, с но с другой подругой у меня такое частенько случается, а, <chuckles> и меня это часто раздражает тоже. То есть, я думаю, у меня сразу, знаешь, появляется такое ощущение, что челов вот как это, э, она меня, видимо, в моменте, когда я в 1 раз, а, рассказывала, она, возможно, слушала, слышала, обсуждала со мной эту тему, но она просто не запомнила этого, а поскольку она не запомнила, у меня складывается впечатление, что ей неважно, что я рассказываю, то есть, такая, знаешь, логическая цепочка выстраивается, как будто бы, ну, и в дальнейшем ты приходишь к такому неутешительному выводу, что, возможно, а, я ей не важна просто как человек. Вот. Да, до такого доходит, но я потом, конечно, успокаиваю себя, и она тоже говорит: "Да нет, нет, ты что". Как бы, ну, просто, видимо, такой человек, она вечно забывает всё это дело. То есть, это не всегда происходит, но происходит иногда, да.
Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Да. Мгм. О, даже так? Ага. Мгм. Ага. Ну да, да. Мгм. Ну да, да. Потому что мне тоже это знакомо. И я понимаю, что часто это бывает в общении, что особенно, когда редко общаешься, что-то куча эмоций, каких-то новостей все друг на друга вывалили, а, уже там спустя, э, т там, м, да, э, кт кто-то может у меня спросить позже, да: "А что тебе вот рассказала, там не знаю, Люда, да, вот, что там у нее?" И ты понимаешь, что вы 2 часа что-то обсуждали, вот, а ты не помнишь на самом деле, да, что конкретно случилось. Да. Ага, да. Ну, и, опять же, память, да, у всех немножко по-разному устроена. То есть человек в моменте может быть очень внимателен, и правда с интересом расспрашивает, но просто это вот не задерживается у него в голове какая-то информация, поэтому
Мгм. <laughs> Слишком много, наверное, обсуждали. <laughs> Мгм. Он может потом вспомнить еще, знаешь, когда случайно, да там не знаю, обсуждаете смежную тему, и он вспоминает резко эту информацию.
Ага. Точно. Мгм. Точно. Да. А вот скажи, для тебя действительно получается ещё важно, чтобы человек, а, ну как бы, в беседе всегда, а, тоже упоминал о том, что там, он что-то знает. Да? Или спрашивал: "О, как там?" А, не знаю, о каком-то персонаже, о котором ты раньше рассказывал. Ну как бы, таким образом, показывая, да, что очень внимателен к тебе.
Ты знаешь, я на это раньше не обращала внимание, но вот моя подруга так делает. И я сама так делаю. То есть. Потому что мне важно еще, знаешь, как будто бы подтвердить эти слова для себя самой. То есть, мол, я правильно помню это, то есть я не просто из головы выдумываю, да? Мне показалось там что-то, а я именно проговариваю это, и если и человек со мной соглашается, значит, я всё-таки не забыла, я действительно правильно это запомнила. Вот. И, э, наверное, это вот в этом в этом смысле тоже грамотно, когда ты ведешь вот этот диалог и проговариваешь вот это вот, скажем так, у уже известный факт вам обоим. Да. Мн и, наверное, да, вот мы так делаем, но вот моя 2 подруга. Мы с ней так не делаем. Очень редко. Вот, как так получается. Кстати, насчет нее хотела сказать еще. Она забавно. Она забывает и свои слова тоже. Иногда. То есть, она да, она бывает и ма и то, что я говорила, забывать может, э, и мне приходится повторять. М, и бывает еще, что она свои собственные забывает. То есть она мне уже что-то рассказывала, а я ей потом говорю: "Т я знаю, ты мне уже это рассказывала. Прекращай". То есть ты она прогоняет одну и ту же мысль и одну и ту же информацию. Я думаю: "Так, понятно". <chuckles>
Мгм. Ясно. Хм! Ах. Хм. Ну да. Ага. Вот именно! Да! Мгм. Ага. Мгм. Вот точно знак. Да. Что она как бы, в принципе, просто, вот это, так и работает ее мозг, да? И он, собственно, так. Да, какие-то вещи даже. Как то, что если ты там думала, да, что это просто потому, что ты ей говоришь, и ей это неважно, ну вот видишь, она и собственные истории не помнит, что говорила. М.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Да. Ну, просто, видимо, мозг так работает. Психика, не знаю, воспринимает информацию так. М, они люди разные.
Ну да. Ага. Действительно. Да. Есть. И правда бывает так, что с каким-то, а, человеком это обсуждаешь, каки какую-то историю рассказал. А, уже сам про это забыл. А через какое-то человек начинает тебя расспрашивать про детали. Ты так вот: "Господи, да я так как-то даже, ну, н оказывается, вот". А человек может в подробностях так запомнить. Да? Твою историю. Ты уже её так не помнишь. <chuckles> Вот так вот. Вот да. Важные. И это запомнилось и меня это поражает всё время. <chuckles> В разговоре с людьми. Когда да. Общаешься нечасто. А а скажи, пожалуйста, а вот если человек в разговоре с тобой, как твой начальник не знаю, отвлекался на рабочие моменты, но тут можно понять. А вот если он сидит в телефоне постоянно. Постоянно на него отвлекается, как ты на это реагируешь?
Да. Да. Мгм. Да. Я прям злюсь очень сильно, потому что, а, это очень, видишь, вот сама по себе ситуация. Ты говоришь, да, мы сидим, разговариваем, и он сидит в телефоне, она подразумевает то, что мы встретились. То есть, я нашла время на то чтобы встретиться с этим человеком, он нашел время. Я не знаю, насколько ему важно, и вообще ценно его время, но, м, мне мое время очень ценно. И раз я нашла время на то, чтобы встретиться с этим человеком, и что-то обсудить, поговорить, или просто там, ну, увидеться, да, а, поболтать, скажем так, как друзья, м, и, бу будь добр как бы. Я на тебя свое время трачу. Это это правда, это очень раздражает, это вот это прям максимальное неуважение, мне кажется. То есть, я в такие моменты обычно прямо говорю: "Ну, му а, так, мы чё сюда пришли в телефонах сидеть?" То есть, с таким наездом даже небольшим, потому что, ну, это правда невежливо, это некрасиво, это неуважительно, это не по-дружески. Да, много каких-то эпитетов можно применить, но в целом я вообще против такого. Я сама стараюсь не смотреть телефон, если это, допустим, не срочно по работе, там, кто-то что-то написал. То есть, тут такое. Поэтому не, категорически нет. <chuckles>
Мгм. А. Ага. Мгм. Ага. <laughs> <laughs> Мгм. О, ага. Мгм. Мгм. Ну т ну да, я тоже д я тоже думаю, что это какой-то этикет общения, да. А, считаю единственное уместным, если человек действительно это связан с работой, надо сейчас ответить, но опять же человек это озвучивает, да, когда говорит: "Сейчас, извини, на минутку да, надо этот вопрос закрыть да, никак не могу отложить да, типа сейчас подожди, не рассказывай, да, <laughs> вот сейчас я отвечу, да, там скажу, э, и всё, и мы продолжим беседу". Мне кажется, вот это уместно, а всё остальное уже, действительно, согласна с тобой выходит, да, за рамки приличного.
Да. Мгм. Да, да, м, я вот просто, да, я, кстати, как раз сама так и делаю, и вот мно все мои друзья, они ровно так же и делают. Они даже, знаешь, если не говорят, например, что, там: "Извини, там надо ответить",- они могут отвлечься на телефон, и они в процессе такие уже понимают, ну, они читают, например, сообщения, они понимают, что это з ну надолго, и они такие: "Так, подожди, мне тут надо ответить". То есть, они в моменте отвлекаются от разговора, потом осознают, что это займет время, и они потом сообщают. То есть, это тоже окей, без проблем. Но вот когда просто рандомно сидят в телефоне, без какой-либо объективной причины, нет, не нет, не надо так.
Мгм. Мгм. Мгм. <laughs> Да. Ну да да. Согласна с тобой полностью, да, что все-таки это это правда признак уважения, общения, контакта и действительно времени. И ну, как, действительно, т такое есть правило, да, по жизни: вот ты когда занимаешься каким-то делом, да, вложись в него максимально. Чем больше ты переключаешься, отвлекаешься, тем, ну, тем хуже ты делаешь и себе, и окружающим. Вот тут как раз такой случай. Если вы пришли пообщаться, сидите и общайтесь. <chuckles>
Мгм. Вот вот да. <laughs> Да, действительно, есть такое.
Да, с полным увлечением. Так, понятно. А скажи, пожалуйста, а часто ли в, а, в общении, ну, может быть, даже это как раз не самые близкие люди, потому что, как ты уже неоднократно сказала, у вас вот прям есть свои какие-то правила, да, и вот как бы они писаные, не писаные, проговоренные или нет, это неважно, да, то есть вы как-то так в вэ с уважением друг к другу. А вот с людьми, с которыми приходится общаться по учебе, по работе, по каким-то, да, делам. Вот когда люди начинают, э, слышишь ли ты вот эти манипуляции, когда люди начинают тебя поддевать, ш на что-то провоцировать, да, или даже, не знаю, там хотят тебе что-то продать. Это часто бывает, да, когда вот так вот у да с таким сталкиваешься в жизни, как реагируешь?
Да-да-да. Мгм. Мгм мгм. У сталкиваюсь, очень спокойно реагирую. Я всё это очень хорошо распознаю, на самом деле. М, мне <chuckles> очень легко отказаться от вот этих продаж. Очень я быстро распознаю манипуляции, и именно в разговоре, например, с коллегами, там, или не знаю, с незнакомыми людьми, м, и, на самом деле, в этих ситуациях помогает просто вот простое осознание того, что вы с этими людьми видитесь, возможно, 1 и последний раз. И, а, в тако да, если, ну, не если это не коллеги, да например, а просто, там, не знаю там, в магазине консультант, или, а, не знаю врач какой-нибудь да в больнице, или вы, там, 1 раз встретились просто на какой-нибудь тусовке, вечеринке, и вы потом вряд ли вообще будете общаться. Вот, э, то есть, в таком в таких ситуациях. Тогда я просто, <chuckles> я я вообще, у меня, э, сразу, знаешь, как это называется-то, м, <tsk> руки развязаны, да, и я там не грублю, не хамлю, но я при этом могу в ответ начать манипулировать, могу всякие разные там саркастические шутки кидать. То есть, я максимально начинаю вот таким игривым способом, скажем так, защищать свои границы. То есть не вхожу в такой открытый конфликт, но при этом я даю понять, что: "Дорогуша, я всё вижу. <chuckles> Можешь даже не пробовать. Да. Можешь даже не пытаться. Успокойся. И пе направь свои флюиды вот эти манипулятивные в другое место. Ты можешь даже, как бы, ну не терять свою энергию здесь, потому что это просто не сработает". Вот. Обычно на самом деле сливаются быстро довольно.
Мгм. М. Ага. Ага, понятно. Мгм. Так. Мгм. Ага. Мгм. Ну з ясно. Мгм. М, тебе здесь нечего ловить, <chuckles> да. Ага. Да. <chuckles> Ну, супер, на самом деле, это правда очень важно, да, не поддаваться, не подгибаться, да, потому что, ну, действительно, люди умеют некоторые это делать, да, и в расчете на то, что ты поддашься, да, на какую-то манипуляцию. А скажи, пожалуйста, вот в отношении, давай, э, единственная тема, которую мы не затронули- это романтические отношения либо свидания, да. Тут насколько тебе важно, вот чтоб человек тебя внимательно слушал, а, чтобы он сам про себя что-то рассказывал? Вот вообще, как и насколько это важно для тебя вот именно с точки зрения таких романтических связей?
Мгм. Мгм, мгм. Конечно, важно. <chuckles> Вопрос такой, ой, странный. Мне кажется, всем важно, особенно когда вы только знакомитесь с человеком, э, слу слышать, слушать, воспринимать и разговаривать- это, а, просто обязательное условие для свиданий. Если этого нет, то это последнее свидание. То есть, как бы тут вообще не обсуждается, потому что видишь, в чём дело, а, когда люди, ну, по крайней мере, я считаю, что у женщин так: если женщина идёт на свидание, то она идёт с человеком, которого она уже потенциально рассматривает как своего партнёра. То есть она со всеми подряд не ходит. Это всё продумано, обдумано, всё взвешено, как бы, да, и ты и идёшь целенаправленно с мыслью о том, что ты, скорее всего, будешь с этим человеком что-то продолжать. Так вот, если на свидании не происходит вот этого всего, что я перечислила, да, про общение, то это последнее свидание, потому что дальше времени нет смысла тратить на это. Как бы вы не друзья, вы не ну, вы изначально пришли с другой целью, и как бы <grunts> я просто этого не понимаю: если люди так вообще поступают на свидании, то зачем вообще приходите? В чём смысл?
Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Так. Мгм, ну, конечно. Мгм. Мгм. Ну да. Ага. <chuckles> Ну, вот так можно тоже понять, да. Потому что кто-то пытается произвести впечатление, и, не знаю там, рисуется, да, немножко, и просто только какие-то положительные вещи про тебя рассказывает, да, или что-то, ну, вот, и может даже где-то не слушать, да, потому что слишком увлечён. Но видишь, ты правильно сказала, это очень показательно, да, и надо сразу, <chuckles> вот, э, да, сразу уходить, если что, да. То есть это всё.
Мгм. Мгм, мгм. Да, это видно, мгм. Это да, это очень это быстро начинаешь замечать, на самом деле, особенно с опытом, да, и с возрастом, и поэтому тут легко отказаться просто от таких встреч в дальнейшем, поэтому без проблем.
Мгм. Мгм. Спасибо тебе большое за этот разговор. Было очень интересно послушать, действительно, как дл что для тебя значит общение.
Да. Спасибо, тебе тоже, было интересно поболтать, пока-пока.